Exatamente, porque o que que é mais engraçado, eu te mandar um "ha ha ha" ou é eu te mandar a minha figurinha da Hebe Camargo, com um paninho na boca, o olhinho e escrito "rindo com tosse"?
Sim. Sim. <laughs>
Entendeu, não é muito mais legal? A Hebe você já lembra da voz dela, já lembra da risada que era dela, né, se você tiv né, as não sei, talvez você seja ge gen Z, o gen Z não conhece a Hebe. Mas sabe, é um "rindo com tosse", é aquele é aquela risada de de senhora, que ela riu tanto e que ela começou a tossir.
Aham. Sim, uhum.
E antes eu só conseguia, eh eh, esse alívio cômico quando eu colocava: "Ha ha ha", aí eu pegava um emoji de porquinho, aí eu colocava: "Ha ha ha, porco, porco, ha ha ha, porco, porco", porque era só assim, né.
<laughs> "Ha ha ha, porco, porco". <laughs>
<laughs> Sabe aquela risada que você meio que é dis é incontrolável, e aí você acaba dando uma roncadinha com o nariz?
Sei, que faz um barulho de porco, tipo, <laughs>
É, <laughs> exatamente. Eh eh, era o jeito que eu conseguia ser cômica nas minhas conversas antes dos stikers, agora eu tenho stiker.
É bem criativa até. Achei achei criativo, achei criativo, nunca tinha ouvido nada parecido. <laughs>
<laughs> <laughs>
E e você acha que existe diferença entre os memes que que nascem, né, no TikTok, no no Twitter, né, que agora é o o X, o X, hã, ou no WhatsApp?

O WhatsApp é aquela coisa cômica, engraçada e rápida, principalmente com as figurinhas. Tentaram implementar os GIFs, mas eu não sei, os GIFs, assim, eles existem, a gente usa, mas não são o "mais mais", sabe. Eles estão ali, mas são mai
Sim, é, é verdade, é verdade. E e nos Estados Unidos eles usam mais, né, os GIFs, eh, pra pra expressar, não tem muito das não tem essa questão da figurinha, né, igual no Brasil tem, hã, no WhatsApp. Eles não usam o WhatsApp, então eles usam os GIFs, né, pra mandar nas mensagens e eu particularmente acho que, hã, que as figurinhas são muito mais legais, né, muito mais interessan
É. É. Uhum. É. É muito mais interessante e tanto é que quando você vê em outras redes alguma pessoa falando sobre isso, eles sempre exaltam como o jeito de fazer memes e humor do brasileiro, prin e eles sempre acham, eh, as figurinhas geniais e eles falam que o jeito de fazer meme e humor do brasileiro é, assim, eh, tá a a anos-luz de de de de distância, de ser muito melhor do que o jeito deles.
Uhum, é cômico, né. Uhum. Ah, é! O humor do brasileiro não tem igual mesmo não, viu. É muito cômico.
Não tem. Não tem, porque a gente tira sarro com tudo e com a gente mesmo.
Aham, até da até a gente ti a os brasileiros tiram um sarro de de momentos bons e até das desgraças que acontecem vira me vira vira piada.
E Aham, aham. E, assim, e pra eles é estranho, porque em muitas nacionalidades eles não têm, eh, eles não entendem o tirar sarro deles mesmos e achar graça e rir de si mesmo, sabe. Então é muito difícil quando tem, principalmente no Twitter, embates contra brasileiros, assim, sabe quando, eh, tá rolando aquelas guerrinhas de de trends no no no no os fios lá no no Twitter. E aí a sempre tem uma nacionalidade que que o ar argumento dela n quebra e que ela não consegue ultrapassar, porque o brasileiro começa a se zoar dentro da da do negócio e que eles não conseguem superar e ultrapassar isso.
Aham. Sim, sim, sim. Aham. Uhum.
Sabe, só um brasileiro com um brasileiro pra ganhar ali numa discussão. <laughs>
Sim, sim, sim, sim. Ah, é verdade, é verdade. E e você acha que as marcas, né, porque muitas marcas também têm tentado, eh, incluir memes assim, nas propagandas deles. Você acha que eles conseguem criar memes autênticos, eh, e que sejam de fato engraçados ou você acha que são meio sem graças, assim, o que os memes que as marcas tentam criar?
É.

É, eu acho que a música é um dos principais fatores que fazem, eh, um meme, né, a um meme através de um vídeo ser, eh, acabar sendo muito viralizado, né. Ou um áudio engraçado também, eu acho que esses são um dos fatores que mais acabam pegando, assim. E e você acha, assim, que um meme ele precisa ser mais simples pra viralizar, ou você acha que precisa ser alguma coisa mais elaborada?
Uhum. É. É verdade. Eu acho que não tem regra. Eu acho que porque, por exemplo, tem um meme da Renata Sorrah, que é uma atriz brasileira muito famosa, que ela fez em uma novela, da que o personagem se chamava Nazaré Tedesco
Uhum. Sei.
não sei se você já viu esse meme. É um meme que ela faz uma cara meio de interrogação, meio de quem não está entendendo, e aí uma pessoa muito esperta pegou esse corte do rosto dela e colocou fórmulas, eh, matemáticas ao redor, como se ela estivesse tentando entender, a hã, alguma coisa. E e e é aham. E é uma coisa tão simples e tão universal, que a Renata Sorrah tem, eu acho que, uma neta, que mora em um país aleatório, eu não lembro se é Inglaterra, que país que é que a neta dela mora, e aí ela estava conversando, eu não sei se a se a Renata Sorrah estava visitando a neta, eu não me lembro muito bem o contexto da história que, eh, a própria Renata Sorrah estava contando, que
Aham. Aham. <laughs> Sim, confusa, né. Sim. Aham.
um colega dessa neta dela, um coleguinha da escola ou de algum lugar assim, ficou impressionado, porque a neta dela conhecia a pessoa do meme, porque o coleguinha reconheceu pelo meme
<chuckles> Sim!
e de um país totalmente aleatório. Eh eh, eu acho que, eh eh, tem um nome o meme dela, em inglês, é alguma coisa matemática. Ai. esqueci. Math woman.
Que interessante. Aham. Então virou um meme internacional, né.
Aham, aham. Porque é tão simples, mas tão genial, que em qualquer lugar do planeta uma pessoa que olhar aquela imagem, entendeu tudo.
Aham. Sim. Uhum.
Não precisa, assim, você entende, não não num porque, às vezes exato.
De uma legenda, né. Não precisa de uma explicação.
Exato, é um meme que ele é meme sozinho.
Uhum.